うん。たあ、そしてあとね、よくあの、日本の方に多いんですけど、あの、ちょくちょっとこう内気な人たち、あまりこう、しあの、お友達がたくさんいるとか、こう、社交的でない人たちが
ええええ。 うんうんうん。
やっぱり、スマホになんかもう中毒みたいになっちゃって。あの、もう一人でじっとね、電話を見て何かやってたりで、あとま、ゲームしてたりとか、で、全然お友達がいなくてもそれでなんか、こう、オッケーみたいになっちゃってるような気がするんですよね。
ええ、ふん。 ええ。 ああ。ま、そのスマホの世界ができちゃって、うんうん、リアルの世界と
うーん、うん。ま、ゲームとかもそうだと思うんですけど、ゲーム関係やってるのもそうだと思うんですけど、でも、それからもう一つあの、なんか良くないのは、例えば、ね、自分の名前とか立場を明かさなくてこうコメントとかできるじゃないですか、YouTube とかソーシあの、SMS SM SNS の色んなのに。なからそれですごく無責な無責任な発言をしたり、意地悪な発言をしたりね。
うん。 あ、そう。 うん。 あ、そう、できますね、うん、そうですね。 うんうんうん、ううん。 あ。 あ、あの、うん、あ、ちょっとね、人を傷つけてしまったりとか、もうなんかすごい今問題になってますよね、結構でも、それってうん。
うーん、うん。 そう。だからじうん、面と向かっては絶対いや言えないのに、そうやって、ね、スマホとかあの、ココンピューターの、んん、前で前で隠れてこう、できるわけでしょ？だからそうなんでもそうやって無責任なことを言ったり、ね、いじなこと言って、その相手を自殺に追い込むようなことだってあよく起きてるじゃないですか。そういうのがね、私は良くないと思うな。うん、ううん。
うんうーん。 うーん。 うんうんうんうーん。 ええ。 ああ。 なんか、これってほんとにもう、ほんとになんかひどい場合は、ちゃんと調べられるらしいんですけど、その調べるのも、すぐに調べれるわけじゃないから、ま、しくべてところで調べてはくれるけど、時間がかかりすぎて何ヶ月とか、なんかそれもちょっとあれですよね。その時間がかかってるうちに、またどんどんその悩みが大きくなってったりして、その当事者にとってはですね。なんかほん
うん。 あちあの、あ、うふん、そうですね。うんうん。 そうですね。うん。大変だあとね、スマホ一つでビジネスやってる人もいますしね。スマホ一つでお金稼いだりね。うん。
あ、ますね。 うん、ほんとですね、今ね、なんでももうほんと時代は変わったなって思いますよね、昔の頃から。ほんとに完全パソコンが1人1台持ってた時代でも画期的だなと思ってたのに、今やどこに行ってもこれが使えるっていうのが凄いですよね。
すごい時代ですよね、うん。 思いますね、私もね、うん。 ええ。 そうですね、これからどうなっていくのやら。<laughs>
使いすぎにはね、気をつけないといけないですね、注意です。
そうですね。あの、またよろしくお願いします。あの、おし楽しいお話をありがとうございました。はい。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
失礼します。